آآ، ما تقول لي رأيك كده في الفكرة بتاعة توزيع أعمال البيت بين الزوجين، يعني هل أنت بتؤمن بالفكرة دي؟
بُص، ده شيء أساسي دلوقتي. يعني إحنا الاتنين يعني أنا راجل أنا والمدام عندي طبعًا موزَّعين ال الشُغل، أو بيمشي مش ب يعني مش بنحُط له خريطة ثابتة كده، بس هو ماشي يعني، لازم يبقى في حاجات هي مسؤولة عنها، في حاجات أنا مسؤول عنها. يعني أنا مثلًا ال الفواتير والمصاريف والحاجات دي، أكيد بابقى مسؤول عنها. هي بقى شُغل البيت والمطبخ وال والكلام ده، مع إن أوقات كمان باساعد في المطبخ، يعني هي مش ماشية مش ماشية بحاجة ثابتة، ب إحنا الاتنين إمم.
<chuckles> إمم. إمم. آه، ما أ ما هو ما هو أنا كنت هو السؤال بتاعي كان اللي هو عن بعيد عن الفواتير وكده، الشُغل بقى بتاع البيت ذات نفَسْه والطَبْخ والغسيل والكَنْس ومش عارف إيه وكده، بتوزَّعوه؟
آه. لا ما هو البيت مليان كذا حاجة، البيت مهامه كتير أوي يعني، يعني البيت من أول ال الحاجات الطلبات البيت اللي بنجيبها للأعمال بقى بتاعة ال الطبيخ والحاجات دي. إحنا بقى المَسْح والكَنْس ده بنجيب حد بصراحة يعمله، يعني أنا ب باجيب لها واحدة من برّه هي اللي إيه، اللي تقوم بالأعمال دي، باخفِّف عنها شوية ما بندخّلش نَفْسنا فيها أوي، بس ال ال ال ممكن أنا ساعات أخُش أعمل أكلة، هي تعمل أكلة، آآ عادي بتعدّي يعني.
إمم. أيوه. اهم. أيوه، طيب إمم. طب الحاجة دي جات بالصدفة كده لما اتجوزتوا، والّا أنتم كنتم مت متفقين عليها قبل الجواز؟
لا، لا، لا، مح مش متفقين طبعًا، هاتفق على إيه؟! هاتفق على مين يطبخ ومين يعمل. لأ، هي ده تفاهم يعني. هي بتيجي بظروفها يعني مثلًا هي شغالة، هي في شغلها، أنا اليوم ده أجازة، طيب خلاص هاشيل عنها اليوم ده. يا إما هاطلب أكل من برا، يا إما ه هاعمل أنا الأكل في المطبخ يعني. تمام، وأعمل الأكل حلو كمان.
<laughs> امم. امم. امم. طب حلو ده. طب، بيبقى إيه رأيك بقى في الرجالة مثلًا اللي هي بتقول لأ، مش عارف إيه، مش هاعمل حاجة أو اللي هو مش هاطبخ وكده، واللي هو أنا طالما باصرف على البيت يبقى هو ده المسؤولية بتاعتي، أنا عملتها خلاص؟
بُص، هارجع لكلامك بقى في موضوع الاتفاق هنا بقى. لو هم فعلًا متفقين على كده، وهو موضح لها كده وقايل لها أنا مش هاشارك في أي حاجة في البيت، وهي موافقة، خلاص ما فيش مشكلة. لكن الطبيعي وال والمفروض نمشي بيه يعني، إن إحنا الاتنين بنشيل بعض، ما هو بيتنا إحنا الاتنين. هو مين اللي قال إن ال مين اللي قال إن الزوجة آه، مين اللي قال إن الزوجة اللي عليها الطبخ والكنس حتى لو أنا ما باوّفرش حد يعني؟ مين اللي قال إن هي اللي تشتغل كده يعني هي sorry مش خدامة يعني عشان هي تقوم بالحاجات دي كلها لوحدها يعني.
امم. امم. امم، يعني أنت شايف إن ده الطبيعي؟ امم. مضبوط، مضبوط. طب ما هي في ناس بقى بتقول مثلًا وجهة نظر كده، بتقول إن طالما الراجل وهو بيفضل تعبان في البيت في الشغل وكده و ولما بيرجع البيت عايز كل حاجة تبقى معمولة مش هيكون عنده الطاقة إن هو يعمل أي حاجة بقى في البيت والشغل بتاع البيت وكده.
خلاص، افرض هي شغالة برضه؟ ما هو هنرجع بقى لنفْس النقطة، طب افرض هي شغالة وأنت شغال؟ آآ، هنقول إحنا الإتنين تعبانين البيت هيتساب كده! لو هي قاعدة في البيت بقى وكده آه وخلاص ومتقسمة كده ده طبيعي. خلاص أنا أنا بره وأنتِ جوه والدنيا إيه، تمشي. لكن افرض هُم الاتنين شغالين، ها هنقول إيه بقى هنا، فاهم؟ لأ الدنيا بتختلف طبعًا، ما لو الاتنين شغالين مش هينفع بقى يعمل دور سي السيد وأنا قاعد وأنتِ تشتغلي وتيجي تعملي لي برضه الحاجة في البيت، الكلام ده انتهى خلاص، مش موجود يعني دلوقتي.
إمم. إمم. إمم. إمم. طيب، بتحس بقى بفرق مثلًا، يعني أنت بتقول أنت بتعمل الحاجة دي ك كح ك هي حاجة طبيعية أصلًا المفروض كل الناس تعمل كده ومش عارف إيه. بس لو هي جت ج جت من عند ال الست مثلًا اللي هو الراجل لازم يعمل كذا والراجل لازم يعمل كذا، ولو ما عملتش مثلًا حاجة تتحط لك عليها spot كده أو آآ، آآ تتعلم لك عليها وكده وأنت لازم تعمل كده فهتحس بفرق ساعتها إنك أنت مش مجبر أصلًا تعمل الحاجة دي؟
أكيد طبعًا. <tsk> والله بُصّ هي دي ضغوط. ما ع أنت ساعات برضو يعني ساعات أنا آجي أقول لها: "أنتِ لازم تعملي كذا، ولازم تعملي كذا ولازم" فهي لمّا تقول الكلمة دي اتكلّم بعقل بقى هنا، إن خلاص هي لمّا تقول الكلمة دي أكيد في حاجة ضاغطاها وهي بتقول الكلام ده عشان خاطر هي اتضغطت من حاجة، هي مش مش قصّة بقى إن هو أمر بقى وأنا بأمرك أنك تعمل كذا، لا لو طبعًا حس يعني حسّيت إن الموضوع ده في كده، ده بيبقى فيه كلام تاني، لكن إن هو ضغطة وبتاع وكذا، زي ما أنت بتغ يعني أو أنا بابقى راجع من الشغل كده مضغوط، أنا عايز أتغدى، لازم أتغدى دلوقتي، طيّب خلاص آآ هاعمل لك الأكل وهتسوي لك وهتعمل لك كل اللي أنت عايزه. لكن بقى، "أنتِ لازم تعملي لي الأكل." وبتاع، والكلام ده فاهم والشغل ده؟ لا، ممكن تقول لك: "مش هاعمل لك حاجة." عادي جدًا يعني. تمام؟
امم. اهم. امم. امم. امم. <chuckles> يعني أنت بتبقى شايف إنّه كل حاجة أصلًا بتيجي بالتراضي وبالتفاهم، يعني اللي هي إيه، بالطريقة.
بالضبط. آه، آه. أص أصل هاقول لك حاجة، الخناقات وال والإجبار واللي هو لازم ده، ده سبب المشاكل وسبب إن الشيطان بيخش يفرّق بيوت كتير، فلازم كل حاجة تيجي بالتراضي وإن يكون في تفاهم عشان خاطر الموضوع يمشي، ويبقى مستمر يعني.
امم. صح. امم. اهم، بس أنت شايف يعني الاتنين لازم يكونوا على نفس الحتة بتاعة الط اللي هو حد يشد وحد يرخي، وحد يرخي وحد يشد، لكن لو بقى ال حد مثلًا من الطرفين ما بيعرفش ش على طول شادد والتاني على طول بيشوف إن هو بيجي على نفسه وكده، فالدنيا شايف إن الدنيا هاتمشي؟
آه، لأ، ما ي ما ينفعش. آه، لأ لو الاتنين شادين بتبقى صعبة، ده حتى لو لقيتها برا البيت في الشغل، لو مع المدير والّا بتاع والّا كده، ساعات يقول لك على حاجة تقول له ماشي طيب، وأنت تقول له الحاجة يقول لك ماشي طيب، لو جينا بقى شدينا قصاد بعض الموضوع بيوقف، يعني الموضوع مش ما بين ال الزوج والزوجة بس، أي حاجة لازم يكون فيها إيه؟ آه، في حاجات لازم الواحد بيُقف فيها، مواقف وبتاع وكده لما يكون الرأي مرتبط بحاجة مصيرية مثلًا أولاد بتاع، لأ أنتِ رأيك المفروض يتعدِّل للحاجة الفلانية وكده، لأ هي بس لكن الموضوع ما يتاخدش قفش يعني كده زي ما بيقولوا يعني كل حاجة فيها التفاهم بيبقى حلو.
إمم. إمم. صح. إمم. طيب بما إنك جبت برضه سيرة الولاد، ب بتشاركوا برضه بعضكم في تربية الأولاد وكده، مثلًا حد يوديهم المدرسة يوم، حد يوديهم الدرس يوم، مش عارف إيه وكده؟
أكيد طبعًا، أكيد، أكيد، يعني ال اللي فاضي هو اللي بيقوم بال بالموضوع، ما فيش حاجة ثابتة يعني، أنا النهاردة قاعد في البيت في وقت الدرس وبتاع وهُم نازلين خلاص أنزل أوديهم آآ، هي فاضية تنزل تو ما ما حدش فاضي إحنا الاتنين نطلب لهم حد مثلًا أوبر والَّا حاجة خلاص هي هيوصلوا الدرس، ما فيش يعني الموضوع ده ما بيبقاش أزمة طول ما في تفاهم، الموضوع بيبقى متوزع بشكل حلو يعني.
إمم. إمم. ك طيب، وشايف بقى إن أصلًا الحياة دي بقى عمومًا، بتأثَّر في الأطفال بشكل إيجابي بقى، بتخليهم ناس سويين لمّا يكبروا؟
آه طبعًا، طبعًا، يعني بتأثَّر تأثير كبير. تمام، أصل إن هُم شايفين في تفاهم وطول ما شايفين إن والدتهم وباباهم بيعاونوا بعض ومتعاونين وكده وهُم ذات نفْسهم- على فكرة- بيخشوا في التعاون ده، ما هو التعاون طالما في أولاد بيخشوا فيه برضه، يعني هو م أنت نسينا بقى نقول إن هُم ليهم دور، ما هو البنت والولد وكده بيوضبوا أوضتهم، بيعملوا لنفْسهم الفطار، آآ، ما فيش حاجة اسمها يا ماما اعملي لنا، لأ أنت كبرتم خلاص، اعملوا لنفسكم الحاجة، فهُم ذات نفْسهم جزء برضه من المنظومة في البيت.
امم. امم. امم. طيب بقى إيه رأيك، بما إنك بتقول الولد والبنت مع بعض، في الأهل بقى اللي الولد بيبقى قاعد باشا في البيت، ما بيعملش أي حاجة، والبنت بقى هي اللي تعمل كل حاجة و وروقي له أوضته واعملي له أكل ومش عارف إيه؟
آه ده أنا شُفته هي الصعيد عندي ده، وكان ب يعني عليه في خلافات كبيرة عليه. بس دي قصص بقى اللي هي إيه، عادات وتقاليد زي ما بيقولوا كده. بس هي طبعًا غلط، ليه؟ لأنه هو إيه الفرق بين الولد والبنت يعني؟ فاهم، ليه البنت هي اللي تعمل كل حاجة؟ ذنبها إن هي ات جات بنت؟ يعني لأ طبعًا. الموضوع المفروض يكون، آآ، الاتنين زي بعض، ما فيش أي اختلاف، تمام، ده يقوم يعمل حاجته، ودي تقوم تعمل حاجاتها، ما فيش حد شغال عند التاني يعني.
امم. اهم. امم. امم. ت إمم، طَب بما إنّك بتقول إنّك شُفتها في الصعيد وكده، هل وشُفت مثلًا أو لمَسْت حاجة إن البنت ه بقت خلاص بقى، مش طايقة أخوها أو اللي هو أنا ليه كده أو ما تحِس إن هي مضطهدة أو كده، لمَسْت حاجة زي دي قبل كده؟
لا ده بالعكس، أنا لأ ده أنا شُفت العكس. شُفت البنت بتشيل أخوها شيل، يعني اللي هو إيه، أخويا ما ينفعش يعمل حاجة وما ينفعش ي يخُش المطبخ لأ، العكس تمامًا لأ، اللي هو عندهم الأخ أو الراجل ده هم اللي بيشيلوه وبي بيعملوا له كل حاجة من غير أي ضيق وما بيبقوش متضايقين من حاجة بالعكس، ده هم شايفين كده دي في ال الطبيعة بتاعتهم يعني.
إمم. <laughs> إمم. إمم، اللي هي العادات والتقاليد والأصول. طيب بقى أنت مثلًا ب أنت أنت قُلت لي إن أنت شايف إن الحاجة دي غلط، بس لمّا أنت بتيجي تحكيها ما بتقولش بينك وبين نَفْسك، طيب ما هي دي حاجة كويسة ومش عارف إيه، بما إنّك راجل بقى وكده و طَب ما تمام لو الدن الطرف التاني راضي؟
لأ، هو أنا كده هو آه، لو الطرف التاني راضي، ما هي مش هتعمل مشكلة.
إمم.
ما هي مش حكاية حاجة، ما هو الطرف التاني راضي يبقى إحنا متّفقين، ما وصلناش لحاجة. لكن أنا أقعُد مع نَفْسي وأقول أنا باعمل أصل أنا ما باعملش حاجة غصبٍ عنّي، فأنا هاقعُد مع نَفْسي ألوم نَفْسي ليه؟ لأ. الموضوع ماشي بكل أريحيّة وبكل رضا، يعني مش هاقعُد مع نَفْسي وألوم نَفْسي، أقول إيه اللي أنا عملته ده وإيه اللي نيّلته ده وإيه اللي دخّلني الدوّامة دي؟ هانكِّد على نَفْسي ليه فاهم؟ فلأ، الموضوع ماشي برضا تام يعني.
إمم. إمم. طيب وكلام الناس بقى يعني مثلًا لو كلام الناس أنت عارف اللي هو بتبقى اللي هو دايمًا بيتكلّموا ده بيساعد مراتُه، ده مش عارف إيه، ده بي يعمل بت بت بتتأثّر بيه؟
امم. لا، لأ ده بالعكس، ده أنا لمّا بارُوح الشغل باقول لهم أنا طَبَخت إمبارح وعملت وسوّيت و وعملت كذا ولا ه فارق معايا الكلام ده، هو حد بيدفعلي جنيه ولا حد ليه دعوة بالموضوع أصلًا، فاهم، بس، يقول اللي يقوله، فاهم، ولا فارقة، ليه هو أنت مش عايش عيشتي ولا عايش مكاني ولا هتحِلّ مشاكلي عشان يبقى ليك رأي أصلًا في الموضوع ده.
امم. اهم. امم. امم، طيب
ما ما حدش ليه رأي إن هو يقول الموضوع ده غير اللي عايشُه.
مضبوط، مضبوط، طَب هل كنت جرّبت تجربة قبل كده م هي هي الحاجة دي كانت من بداية الجواز؟ والَّا اللي هو آآ، ك مريتوا مثلًا بمرحلة سوا فكان فيها قَفْش كتير وخناقات كتير فاتفّقتوا على كده؟
لأ هو بصراحة أنا دماغي كده، يعني أنا دماغي كده وهي دماغها متفاهمة يعني، فالموضوع كان ماشي من زي ما بيقولوا من أوّل يوم، وماشي بتفاهم يعني، ماشي آآ، مين اللي يعمل مين اللي يسوّي، مش فارقة، أهم حاجة الحاجة تِخلَص، مين اللي هينزل يقضي المصلحة دي؟ مش فارقة برضه، اللي فاضي ينزل، فاهم، حتّى لو اللي فاضي ده نِزِل مثلًا 4 مرّات وده نزل مرّة مش مشكلة، هييجي له يوم وينزل همّ ال4، والَّا ال5، والَّا ال6 والموضوع بيعدّي، فما فيش اتفاق محدّد يعني محطوط ال اللي هو ليه شروط أنا هاعمل كذا وأنتِ تعملي كذا، لأ طبعًا، مش مش عقد مكتوب يعني.
امم. امم. امم. امم. امم، أصل أيوه، أصل سؤالي كان باسألك على الحوار دوّة، علشان أشوفك هل لمَسْت مثلًا الحاجة بتاعة إن الحاجة دي أصلًا بتقلّل بقى الخناقات أ بتاعة الجواز، اللي هي المشهورة وكده وبتقلّل ال أ أ
لأ، هو ده من الخبرة طبعًا، آه يعني لما شُفت ناس زمايل ليَّ اتعرّضوا لمواقِف زي كده، طَب أنتم ليه يا جدعان بتحُطّوا نَفسكم في المواقِف دي أصلًا؟ طَب ما الحَل بسيط أهو ما تمشّوا الدنيا. فاخدتها من كده، اللي هو من أول يوم بقى أنا مش هاحُط نَفسي في المشاكل دي أصلًا. آمم يعني ال واخترت حد متفاهِم معايا إن هو يتفهّم معايا الموضوع ده. ما هو لو جزء واحد بس أو طَرف واحد من الطرفين مش متفاهِم فهتحصَل مشكلة ولو الأولاد نَفسهم ما اتعوّدوش على كده، طَب ما هيشيّلوك برضه إن أنت تخدِمهم.
إمم. إمم. إمم. صح، صح ال هت الطفل هتلاقيه عَمّال يقول أنا عايز اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، امم.
أنا عايز كذا وهات لي كذا. يبقى واحد شحْط كبير كده، ويقول لك هات لي كوباية مَيّة، لا طبعًا ما ينفعش الكلام ده. <giggles>
<giggles>
بس. ف لازم يتعوّدوا على كده ولازم يشوفوا كده قُدّام عينيهم عشان يبقى عارفين البيت ده أعماله بتتوّزع على الكلّ، الكلّ هو اللي شايل الليلة، الليلة بتاعتنا كلّنا، دي مرك المركب بتاعتنا يعني، زي المركب بتاعتنا كده وإحنا اللي بنمُر بيها كده لغاية لمّا كلّ واحد إن شاء الله يبقى ليه بيته وهكذا والعملية تمشي يعني.
آه. إمم طيب هل بيكون مثلًا بقى بتهاجم الرأي التاني اللي هو الرجا أو ا الرجالة مثلًا أو الإتنين هُم الرجالة والستات، الستات دايمًا بيكونوا شايفين إن هُم مضطهدين والرجالة شايفين إن هُم أصلًا هي الطبيعة إن الست هي اللي تعمل كلّ حاجة، بتحاول بقى تدافع عن أو تهاجم مثلا ش مش بل بلاش تهاجم، اللي هو بتحاول توصَّل وجهة نظرك، اللي هو ده المفروض ده طبيعي ومش عارف إيه وكده؟ والّا اللي هو خلاص، طالما حد مرتاح خلاص؟
إمم. بُصّ، طالما أنا نظريتي كده، طالما أنت مرتاح في بيتك أنا ما ليش دعوة بيك، فاهم، بس لمّا تحصل مشكلة بقى وحد ياخد رأيي ابتدي أوضّح وجهة النظر اللي أنا اتكلّمت فيها معاك دي، لو حد جه خد رأيي في حاجة، لكن أنا شايف مثلًا واحد مراته بتعمل كلّ حاجة وهُم مرتاحين وهو قاعد باشا وما فيش وزي الفل، خلاص ياعم حلال عليك عيشتك الحلوة دي وتمام وأنتم مرتاحين كده يبقى ربنا إيه، رايد لكم كده في هدوء، مش هاروح أقول له بقى شاركها وأعمل لها وبتاع وكده، طب ليه، ه هشعلل الدنيا ليه؟ والَّا لو العكس برضه لو هو قايم بالبيت كلّه وهي ما بتعملش أي حاجة والدنيا تمام وزي الفُل، ما اروحش أسخّنها وأقول له: "أنت ليه قاعد كده وبتاع وهي ما بتعملش حاجة وبتاع، ده المفروض هي تعمل وتسوي وكده." لأ طبعًا، طالما م آه، يعني أنت حُر ما لم تضُر.
إمم. صح، صح، ده طي صح فعلًا، طب أسألك آخر سؤال بقى، هل أنت أصلًا شايف إن دي ه دي وجهة نظر بتتغيّر في البني آدم، يعني مثلًا لو أنت بتقول جيت نصحت حد أو كده، اللي هو لأ المفروض أنت تساعد ومش عارف إيه وكده، بش بحُسن ب ب بحُسن نية، مش إجبار يعني، فهل شايف إن وجهة النظر ممكن تتغيّر أصلًا، والّا هي خلاص بقى، طالما البني آدم مقتنع بكده عمره ما هيغيّرها؟
إمم، أكيد، آه، آه، آه. لأ، هو ممكن لو الموضوع عامل معاه مشكلة وهتوصَل لحاجة، بالكلام مع الواحد طبعًا ونصيحته وكده ممكن تتغَير، يعني أكيد واحد لو اتحط ما هو مش هيلجأ لك في نصيحة غير لو هو في مشكلة، طيب أنت في مشكلة ومش متفاهمين، طب لازم تيجي على نفْسك شوية، هي تيجي على نفْسها شوية، والموضوع يمشي، فلازم طبعًا موضوع الكلام ممكن يأثّر في اللي قدّامك، لو ما اتأثّرش خلاص، يشيل شيلته بقى.
إمم. صح، صح والله. آآ، أنا باشكرك جدًا بجد على ال المناقشة الجميلة دي، وباتمنى نكرّرها تاني كمان بإذن الله.
حبيبي. أكيد، أكيد نكرّرها تاني، شكرًا ليك.
شك